Ну, вапь и, э, у меня на самом деле есть такой опыт, э, потому что, когда мне было, м, 7-8 лет, мы переехали из нашей деревни, из нашего дома в город, потому что в той деревне, в которой я росла, не было школы, но мне нужно было уже идти в школу, и мы переехали в город, и папа устроился на работу, и нам дали, а, комнату в общежитии, нас было 4 человека.
Ого, то есть, ат а сколько метров?
Ой, я уже не помню, но она такая была, н не очень большая, то есть, ам, ну, как бы, в общежитии, это как это получается, а, ванная комната у нас делилась на 3 семьи.
Мгм. Так по
А кухня была г Да, кухня общая была, она, наверно, я не знаю, на 20 семей, может, была, вот что-то такое. Э, да, эт <laughs> дай.
Ах, ничего себе, и с там у каждого была своя плита или как это было?
Н нет нет, там было где-то 3-4 плиты. Ну и вот, хозяйки как-то там каждый подбирал время, когда он более-менее ему комфортно. Иногда в некоторые семьи, м, ставили такие маленькие электроплитки дома у себя, чтоб не ходить там на общую кухню, а ну да, а, получается, душевая была вообще на весь дома.
А, в комнате, да? Мгм. 1 душевая?
Адь ну, то есть, там не ну, там было не не 1, там где-то было, наверно, 5-6 душевых, но она была на весь дом, а дом был девятиэтажный.
Ого!
<laughs> Поэтому о том <laughs>
Н-да, это такая должна быть организация, либо записываться как-то, либо, <chuckles> не не знаю, ставь в очередь, ставь вставали, как вы это всё <chuckles> умудрялись.
Ну, там были да, но душевая, да, это такая болезненная тема, конечно, потому что она делилась на мужские и женские дни.
Так, то есть ещё это, да, надо брать в ра в расчёт?
И, э Да, да-да-да, это обязательно, да. И вот в женские дни там мы я с мамой ходила, я помню, э, мы знали, что там в промежутке с 4 часов дня до 5 там не очень много людей, а после много. И вот мы обычно в это время на проникали туда. Но, как бы, это такие, э, просто дл я рассказала, чтоб просто создать атмосферу ощущений, что там действительно было тесно и было много людей. <chuckles>
Мгм. Так, хорошо, то есть комната, получается, она уже, э, не студия, да? То есть это просто комната, там кухни не было, то есть это были кровати, да, я так понимаю, и какое-то рабочее место и, может быть, обеденная, да?